أنا عمرى صح الصراحة ما دُقته. تصدق؟ اللي هو المُخ ده بالذات. مش عارف، بس باحس إن هو عامل أنا أبويا الله يرحمه كان بيحبه جدًا، بس أنا ما ما دُقتوش خالص.
ف ياه! بُص مُقرِف، بس لو دُقته مش ممكن، طعمه حاجة تانية خالص.
إمم. طَب هو مِدِّي على طعم إيه قريّب كده من حاجة يعني؟ مثلًا دِهْن مثلًا، طعم الدِهْن والّا آه.
يعني على اللسان طعم اللسان لو أنت والّا ما أكلتش اللسان؟
ما أنا برضه ما كلتش اللسان ده. لأ، ما كلتش اللسان.
تمام. طيب الكلاوي؟ لأ، طَب الج يعني
آآ لأ، المشكلة إن أنا ما ب ما باكلش لحمة أصلًا. ما هي المشكلة إن أنا ما مش هاعرف آخد طعمه خالص.
طيب بُص هو طعم الجمبري من غير زفارة خالص وأطرى كمان من الجمبري، بيدوب كده.
ماشي، آه، يبقى مِيَّة، مِيَّة. حلو أوي، نبقى ندوقه ده. ما دام جايب الطعم ده، أنا باحب أصلًا طعم الجمبرى جدًا.
إمم. آه. لأ، طعمه طعمه روعة.
إمم، إمم.
أنا أنا عايز أقول لك أنا فعلًا افتريت أنت أنت أنت مُتخيّل أنا قبل ما أنزل مصر كنت باحاول أعمل أضغط على نَفْسي أروح الgym وأمشي. نزلت في خلال مثلًا 6 أشهر، آآ باوند ونُص أو 2 باوند. أنا نزلت مصر زِدت 5 كيلو. في اتنا ال6 كيلو في س في 12 يوم، 6 كيلو يعني حوالي 15 باوند، داخل على 15 باوند.
آه. إمم. ياه! <laughs> إمم.
آآ عايز أقول لك آه، آه 12 يوم بس.
يا نهار أبيض! ما هو المشكلة الأكل بتاعنا بيبقى معمول <tsk> بيبقى عليه كمّية ما أعرفش الناس بتعمله بس عشان كده لمّا أنزل مصر بصراحة باحب أطبخ لنَفْسي، ما باحبّش حد يطبُخ لي خالص. لإن بقى أنت فاهم، ما أحبّش أنا السمنة والزيت الليلة دي كُلّها.
لأ ما خُد بالك آه. بس وما بتلخبطش. يعني يعني عايز أقول لك مثلًا، أنت بتحب الكشري؟
آه طبعًا. يا نهار أبيض!
آآ طَب الكشري ده ما ما تنفعش تب هو يتاكل من يعني مثلًا أنا أنا في شُبرا عندي كل المحلات، الرحمن وطارق وهند، هند ده خ يعني تحت بيتي. ده باعمل منّه order.
إمم. آه، هند، عارفه هند ده. آه، صح.
أنا عايز أقول لك أنا أختي عاملة فراخ وملوخية وحاجات بقى كتير ومحشي ونزلت شَمّيت أدّي لحد حاجة بس. شَمّيت ريحة الكشري بتاع هند، دخلت ده حتّى أنا فاكر بيقول لي: "عايز إيه؟" قُلت له: "هو أنت عندك إيه؟" قال لي عندي قعد قُلت له "هات أكبر حاجة." أنا مش فاهم، عَمّال ي يعِد لي 40، 50، 60، طبعًا الأرقام مختلفة خالص عن زمان، بس 50 ده يعني بالنسبة لي دولار يعني مش فارقة كتير.
إمم. آه. <chuckles> إمم. حلو. آه. آه، صحيح. <laughs>

آه، آه. صح، صح.
بعد كده طلبت رُز بلبن. ياه! يعني عايز أقول لك كده، افتكرت أيام زمان. والشطة الزيت بتاعتها.
أنت جرّيت جرّيت ريقي بشكل ابن لذينة بصراحة. ده <laughs> آه والله العظيم. أصل أنا باحب الكشري جدًا. يعني الكشري ده من الحاجات اللي باعشقها وما باعرفش أعمله في البيت. أنا باحب آكله من محل كده اللي هو تسوده التخبيط كده والمحل كله معبّق كده ريحة الكشري وبتاع و والليلة الظريفة دي.
يعني، أنا أنا جوّعتك ها؟ آه، آه. بالضبط. آآ أت أنت عارف أنا ساعات باعمله طبعًا مش زي برّه، بس كانت مشكلتي في البصل، وأنا باحب البصل أوي، فلقيت دلوقتي أو أو هٌم من زمان بس أنا ما كنتش أعرف، بيبيعوا عندنا هنا French Fried Onion. هو اسمه French Fried Onion. فهو بالضبط آه، بالضبط. ده جامد جدًا يعني. باعمل العدس لوح وباعمل كل حاجة لوحدها.
آه. امم. تمام. آه. ده ينفع أوي ده. امم. امم.
باحاول آآ، أعشّم نفسي إن أنا عملت دقة اللي هي شويّة لمون على خل على آآ، كمون على الحاجات دي. آه. والشطّة الزيت، أنا أستاذ بقى في الشطّة الزيت.
أيوة بتبقى حلوة أوي دي. <chuckles> أكتر حاجة فيهم بتبقى جميلة، هي بتدّي طعم. لأ، الشطّة دي اللي فظيعة، أنا ما ليش فيها خالص. ده كانت بتعمل لي بلاوي سودا.
آآ آه أومّال إيه، معقولة؟ واو! ده هو الكشري ما يتّاكِلشِ
لا، لا الشطّة دي يا man مشكلة. ده أنت عارف بقى الحاجات آه. هاقول لك، عارف أنت في ال قُل أنت.
أنت عارف أنا عايز أقول لك آه. أ كنت هأقول لك على الشطّة يعني. امم. امم. آآ، الشطّة أنا في محل مكسيكي جنبي، باجيب منه الشطّة اللي هي الفلفل الأحمر ال جب اللي هو لمّا بتمسكه، لو لمست وشّك بيحرقك. يعني
أها. امم. آه الfire ده. <laughs>
فعايز أقول لك باجيبه ب باضربه في الكبّة آآ، بيطلع بودرة، باجيب زيت وصلصة وأعمل لك أحلى شطّة زيت.
امم. ياه! ده بيبقى شديد جدًا. ده، ده هُم أصلًا بيموتوا في الحاجات الحرّاقة بشكل غريب. يا نهار أبيض!
بس آه. ما باقدرش أعمله في الأيام الحارة أوي، لأني لازم أفتح الشباك، لإن ريحة البيت بتخلّيني أعيّط، وما بابقاش قادر آخد نفس.
امم. ب بالضبط.
ريحته صعبة جدًا، جدًا يعني آآ حتى آآ، كنت باعمله برّه على الشوّاية وبعدين باظت القصة طويلة كده. فبقيت أحاول أعمله في مكان آآ، آآ، إن أنا أفتح الشباك، وإن أنا أبقى باقفله كل شوية. طَب أنت أنت كنت هتقول لي على إيه؟ ال
امم. آه. امم. بالنسبة لموضوع بقى محلّات الكشري في مصر صحيح. أنا آخر مرّة لمّا كنت برضو في مصر قعدت أجرّبهم كلّهم. أنا باحب ألِف عليهم كلهم كده كل مرة أمّا أروح. فأنا بقى افت
اهم. أنت بت آه. تمام. ت بس أنت، أنت بتنزل مش محافظات، لأن أنت مش في القاهرة. حلو.
لأ، أنا بعد ساكن في القاهرة نفسها. فباقعد بقى ألِف في المنطقة بتاعة القاهرة. آه. اللي هي المنطقة بقى آآ، في منطقة اسمها مدينة العبور.
آه تمام، تم فين. في أنهي حِتّة في القاهرة؟ ت آه طبعًا عارف، ما أنا ك لسه بايع شقّتي من هناك س من سنتين. تمام. تمام. آه. بِعتها.
آه. ياه! فهي بقى الحِتّة دي اللي هناك ففي محلات كتيرة بتاعة كشري فتحت في المنطقة دي. وفي بقى في مدينة نصر كمان
امم. آه آآ، مول الياسمين، عند مول الياسمين كده؟ والّا ما آه، تمام.
والله ما أنا فاكر أساميهم خالص. لا ما أعرفش أسا أنا ما أعرفش هناك إلا حاجة اسمها Carrefour وGulf City بس. ما أعرفش أي حاجة تانية.
ده كارفور ده في أول ال دخلة العبور.
أيوه، اللي هو في الأول خالص تقريبًا. مش داخل لجوّه كده.
آه، آه بالضبط. آه، بس أنت بعد كده بتكمّل. امم.
دي المنطقة اللي أنا أعرفها. آه، بعد كده بقى هو تقريبًا بتكمِّل بعد كده كمان لسه العبور طويلة من جوّه وبتاع.

باتحرّك صدّقني، و وخُد بالك أنا يعني اللذيذ في الموضوع، أنا شغّال في الدور التالت ولازم أمشي كمان مسافة عشان أدخّن، أنا كلّ 50 دقيقة باخد السلالم دي جَري، رايح أدخّن السيجارة وأرجع جَري، وأطلع السلم جَري، عشان أوصل للفصل، يعني قبل ما تعدّي ال10 دقايق أكون ضبّطت كلّ حاجة، في خلال ال10 دقايق دول، ف
امم، امم. حلو. امم. آه. ففي حركة برضه في الموضوع، حتّى في خلال الشغل بيبقى فيه حركة برضه، فالدنيا بتمشي. امم، امم.
بالضبط، بالضبط، آه. بس مع الحركة دي برضه على حسب يعني أنا من الناس يعني أنا ليَّ صديق أنا كنت باغير منه غير، يعني الولد دوّة كان وما زال لغاية دلوقتي نفْس الجسم، بياكل أ 3 مرّات قدّي، وما يبانش عليه!
آه. ياه!
آه والله، يعني في مرّة كان
امم، امم، امم. على فكرة الغدّة الدرقيّة ساعات بتلعب دور في الموضوع ده، خُد بالك. ساعات، بتلعب دور في الموضوع ده.
والله عملت تحاليل لما نزلت مصر آخر مرّة و وعلى فكرة محل الكشري اللي أنت بتقول لي عليه دوّة خد بالك ده الطبق يعني أبو دقّة. أنا هاسأل عليه في مصر الجديدة، أنا نازل شهر 12 إن شاء الله. فيعني شهر 12 ده، أنا حاسس إن هو بكرة يعني، ما الواحد ما بيحسش بالوقت.
آه. امم. آه، لأ ده فظيع، ده
يعني
آه بالضبط، لأ الوقت بيجري على طول. لأ أبو دقّة دوّة بصراحة أنا دُقته في مصر الجديدة، عارف أنت في حوارى مصر الجديدة اللي هي آآ، الرسميّة أوي دي، أنت فاهم قصدي؟ أنا مش فاكر حديقة الميريلاند، حتّة من الحاجات دي. أو الكوربة تقريبًا. آه الكوربة والحتت دي كده. بس كان فظيع. روحه بقى الساعة 02:00 أو 03:00، عشان بقى الدنيا تكون إيه خفّت شويّة كده وال وأنت عارف مصر الجديدة أصلًا في الوقت ده بتبقى فظيعة يعني، بتبقى حلوة أوي. آه لا زحمة بقى ولا بتاع وتلاقي بقى الحاجة الأصليّة.
أ آه. امم، تمام. يعني القديمة؟ كوربة يمكن؟ قدّام المريلاند؟ امم، تمام. اهم. تمام. آه، آه، آه. لأ أنا عايز أقول لك أنا ليَّ ذكريات هناك، آه. آمم أنت أنت عارف أنا نزلت آمم، أ أجيب شويّة حاجات من عند الكوربة.
امم، امم. أها.
تمام؟ فوأنا واقف مستنّي واحد صاحبي آآ، بصّيت لقيت في محل اسمه است استفزّني، أبو لبن.
تمام. امم.
فدي من الحاجات يعني اللي هي مثلًا إيه؟ زدت لي فيها مثلًا على الأقل كيلو كده. اللي هو دخلت عنده، "عايز رز بلبن." "عايز رز بلبن بالقشطة؟" "آه بالقشطة." "وتحب عليه بسبوسة؟" "آه عايز بسبوسة." أ وتحب يا عم لسّه، وتحب عليه ice cre تخيّل! ice cream! آآ الأوّل رز بلبن، عليه ice cream، عليه بسبوسة، عليه قشطة، تخيّل!
آه، آه. يا نهار أبيض! <chuckles> حُط بسبوسة. <chuckles> يا نهار أبيض! امم، امم. آه ده أبو لبن اللي بييجي على الYouTube، ده الناس بتعمل له مشكلة في مصر ده. آه، يا man ده ده بيسد ال بيسد الشرايين بتاع البلد، فاهم قصدي؟ آه والله العظيم هو في حد بي يا نهار أبيض! يعني رز بلبن على بسبوسة على ب Ice cream على مش عارف كنافة على م أنا شُفت حاجات منه على YouTube بصراحة.
بس طَعمه. آه. بعد ما أنا مشيت تقريبًا أنا دعيت عليه. <giggles> آه، آه، تخيّل! لا ده كان لسّه في حاجات تانية، كان ممكن يحطوا لي مكسّرات كمان.